Magandang umaga.
Ah, magandang umaga din sa'yo.
Ayan. Kamusta naman po ang ating linggo?
Ah, 'eto kagigising-gising ko lang din. Sobrang nakakapagod kasi yung kahapon. So, wala pang balak ngayon, ikaw ba?
Mm. Aya <laughs> oh, at at least okey po, 'di ba? Minsan okey din yun, eh, yung parang wala namang ano, ah, ganap. Magpapahinga lang, mag-stay lang ng ano sa sa bahay kasi tawag dun, napagod buong week. Pero ayun, okey lang po. Kayo po bay kumain na?
Mm. Mm. Kaya nga. Mm. Kaya nga, eh. Hindi pa nga, eh. Kasi ano, gusto ko munang makipagtsismisan. <laughs>
Ayun. Uy, tamang-tama. Yun kanina parang nga bang lumabas ako may nakita kasi akong mga tao yung mga yung sa sa kalsada tapos yun naawa lang ako kasi kumakain sila ng ng mga tira-tirang pagkain, mga galing sa basura, spoiled food, ganun. Ano yung reaksyon mo sa mga ganitong tao? Pa'nong nararamdaman mo?
Oo. Oo. M M Ah, oo. M Grabe. Hala, para sa'kin alam mo naawa din ako kapag ganyan kasi, ah, dumating sila sa point na kailangan nilang gawin yun.
Mm. Yun nga, eh, 'di ba? Pero pero kung sa unang tingin parang ano, parang alam mo yun, nung mga bata pa tayo, kahit ako guilty ako ako guilty ako dito dahil nung bata ako parang 'pag nakakita 'yan ng ganito parang alam mo yung nandidiri tayo or nagugulat, 'di ba? Pero ngayon kung iisipin mo nakakaawa talaga kasi wala na silang ibang ano, eh, wala na silang oo, wala silang choice. And yun parang kahit nga sa gan'tong paraan hirap sila makakun makahanap ng ano, eh, ng ng pagkain, 'di ba? Pero
Mm, parang mm. Mm. Mm. Oo. Ay oo, totoo. Mm. Sobra. Wala ng choice. Kaya nga, eh. 'Pag pa naman nasa basura 'di ba, sobrang dumi na niya nan, kasi kung ano-ano nung sama-sama diyan, eh.
Mm. Yun nga po, eh. Parang ano 'to, parang, um, matinding kumbaga senyales na talagang, um, pangangailangan siya ng bansa na dapat natin talaga ano, tutukan. Lalo na yung mga ngayon 'no, kakatapos pa lang naman ng ano, eleksyon. Sana mabigyan pansin yung mga ganito.
Grabe. Tutukan. Tama naman nga. Alam mo sang-ayon ako diyan kasi sa gobyerno naman talagang mag-i-start yan para mawala 'yang ganyang klase ng paghihirap, 'di ba?
Mm. Totoo po. Pero sa tingin mo bakit kaya may mga taong ano, parang, um, ano pa yung iba nilang rason para kumain ng, ah, spoiled food maliban sa wala silang choice?
Mm. Mm, para sa'kin talaga wala, ano talaga sila, ah, walang kakayanan bumili ng pagkain kasi unang-una yan, eh, mm. 'Pag 'di ba, 'pag ganiyan sobra ng sobrang hirap nila kumbaga sasabihing "Mahirap pa sa daga." na, ang daga, eh, kahit saan pumunta, kahit sabihin pa nating daga yan nakakakain pa din yan ng ano 'di ba, ng okey na pagkain, may choice pa sila. Ay ay, yung mga ano 'di ba parang wala, mahirap kasi sila, walang bumi nagbibigay, gano'n para sa akin. Walang tumutulong, mm, sa'yo ba?
Mm. Totoo yan, kahirapan, 'no? 'Yun nga, eh. Mumong pagkain. <chuckles> Mm. Totoo. Mm. Ayun siguro Oo, ayun, ah, siguro talaga pinaka unang rason talaga yung kahirapan 'no, kasi 'yun nga wala silang pera para bumili ng pagkain tapos, 'yun kahit yung sabihin na natin panis or tira-tira ay, kinakain na lang din talaga nila. And yung iba din feeling ko, kasi parang 'yun nga di naman nila kumbaga para sa kanila di naman nila naiisip na pangit yung ganitong pagkain kumbaga kakulangan ng kaalaman parang nay alam lang alam lang nila na galing yung pagkain sa iba pero hindi nila alam na delikado or hindi puwede 'di ba?
Mm. Mm. Hmm. Mm. M Tama. Mm. Kaya nga, eh. Mm, naano mo ba napapanood mo ba yung mga may mga napanood ka bang mga documentaries about sa ganyan, lalo na yung pagpag?
Ayan. Ayan, oo nga yung pagpag naalala ko sasabihin ko pa lang 'no. Oo, grabe.
'Di ba? Kasi alam mo, nung nakakita ko sa, TikTok ko ng dumaan lang sa FYP ko na, segment lang ni Kara David na about sa pagpag, grabe sinearch ko talaga sa siya hi YouTube grabe! Sobra, sabi ko grabe paano yung ano, kinaka pinu pinupulot na nila sa basura kahit may kasamang panis, inihihiwalay lang nila ta's hinuhugasan 'di ba, grabe. <chuckles>
Mm. Oo. Mm. 'Yun nga, eh, 'di ba? Di ba kahit sabihin nating hugasan nila parang sira na 'yan, eh, 'di ba? Alam may kasama na ngang panis, 'di ba? 'Pag binasaan natin parang di natin alam kung mapapanis pa lalo or mawawala ba yung pa yung yung pagkapanis, 'di ba? Di ba, oo.
Kasi <chuckles> Tapos meron akong naano dun, eh, kasi may tagapulot sila ng pagpag, nung chicken. Talagang ano, kahit pa daw kakapulot lang kinakain agad. Sabi ko, grabe, 'di ba?
Mm. Ih. Grabe 'no? Parang nakakaawa talaga. And feeling ko feeling ko parte din ito yung kaya minsan yung iba parang nagkakaroon ng parang siguro walang tamang nutrisyon na pumupunta sa katawan. Tapos nagkakaroon din sila ng mental health struggles, parang nagkakaroon ng kondisyon sa pag-iisip tapos parang dahil lang sa survival talaga 'no?
Grab mm. Mm. Mm, totoo. Mm. Kaya nga. Grabe nga, eh, sabi tapos yun nga, tinanong siya nung interviewer dun kung bakit niya ginagawa yun. Sabi niya, "Eh, masarap naman." Wala naman prob wala naman daw siyang nakikitang problema sa pagkain ng galing sa basura. Sabi ko, "Hala, bakit may gano'ng pag-iisip yung tao," 'di ba?
Mm. Mm. Di ba, oo. Yun yun talaga, eh, makikita mo na parang nagiging natural, nagiging normal. Sana naman hindi. And sana mabigyan talaga ng pansin, 'di ba? Kasi
Kaya nga. Tilab Di ko alam ba't ganun sila mag-isip. Mm.
basic needs, eh, oo. Pero ikaw ba, gusto mo i-try? <laughs>
Ako ayoko talaga kahit pa maghirap ako. Sabi ko ano, kahit kumain nalang siguro ako ng asin wag lang yun.
<snorts> Oo. Sabagay, 'di ba?
Ayoko ng kamote uwi ako probinsya dun nalang ako mamumuhay. Hindi ako kakain hindi ko sisiksik yung sarili ko sa alam kong mahihirapan ako. Ayaw kong kumain ng ganyan, grabe. <laughs>
Totoo. Di ba parang anong, um, ku sige sabihin natin na nabubusog kayo, may kinakain kayo, pero parang binabawasan niyo naman yung yung mga taon niyo sa buhay.
Buhay 'no. <chuckles> Tama, alam mo alam minsan ka di ko alam kung maawa ba ako or mandidiri or ano, kasi yun nga nararanasan nila yung ganun. Pero may nakita din kasi ako na, ah, ano, eh, kahit malakas pa, pinipiling kumain ng gano'n kaysa magtrabaho.
Mm. Mm. Ayun lang, oo. Yun na yung parang dun na talaga tayo nagkakaroon ng, um, kumbaga tinatanggap nila yung ano sa buhay like hindi na din sila nag-e-effort, kumbaga nauumay na sila, parang pipiliin nila yung mas madaling paraan kumbaga kesa mag mas mahirapan or gumawa ng ano, siguro din nawawalan sila ng talagang pag-asa and yun, eh. Pero maliban dun sa ano, naalala ko lang yung mga gan'tong pagkain kasi, yung pagpag puwede siyang maging food poisoning 'no. Tapos isipin nila yung mga sa basura meron na siyang mga kung anong insect o may mga oo, puwede infection. Tapos dagdag pa dito oo, naaapakan pa. 'Di ba isipin mo, um, wala wala na nga silang pera sa pagkain, 'pag nagkasakit sila ano na, eh, di mas lumala yung problema nila, 'di ba? Mas kinailangan nila ng pera, oo.
Pe Mm. Tama, ano na Mismo. Tama. Yun eh. Ang Mm. Daga, daga pa kita grabe. Ta's naaapakan. <chuckles> Grabe. Oh. <chuckles> Tiis ka ulit sa gobyerno, ganun.
Eh, sa matagalang panahon parang, um, nagkakaroon sila ng parang ano, eh, mahina ang immune system, eh. Tapos yun nga, mababawasan talaga yung mga taon nilang buhay. Hindi naman sa ano, ah, pero totoo yun.
Grabe. Oo, mismo. Kahit Mm. Kahit buto na lang talagang ano, kaya ka na naiisip ko, naaalala ko yung napanood ko, yung medyo nakakapanindig-balahibo kapag naiisip ko uli na kahit bata kumakain ng ganun. Na nakamulatan na nila. Grabe, 'di ba?
Oo. Oo. 'Pag 'pag lumabas siyang ilegal, sa tingin mo, um, madaming maaapektuhan?
Mm. Para sa'kin, oo, madaming maaapektuhan talaga. Lalo na yung mga talagang umaasa sa ganun.
Mm.
sila yung apektado sa ganyan. Pero dapat
Oo. Siguro 'pag ano, 'pag ginawang 'pag ginawang ilegal or pinagbawal dapat may solusyon din, 'di ba?
Mm. May mga feeding program naman na kasi ngayon, eh, 'di ba?
Ay Oo. 'Di ba? Tsaka ano, sana talaga, um, yung mga malalakas pa, 'di ba, kagaya ng sabi mo mag-effort naman kasi hindi naman lang yung iba yung iba ano, eh, may umaasa na sa kanila, nagiging nagiging magulang na sila, pero tinatanggap na lang nila yung buhay nila.
Totoo. Kaya nga. Oo, tapos naalala ko lang, ah, sabi nung kasi, siya yung nagluluto nung mga pagpag na inaahon sa kanya ng mga nangu nagkukuha, nagpupulot. Tas ang sabi niya do'n sa interviewer malinis naman daw 'yon kasi tatlong hugassabi ko, "Ha?" <chuckles>
Mm. Mm. Mm.
Paano naging malinis 'yun? Kahit pa hugasan mo 'yun 'di ba?
Isipin mo kahit hugasan mo 'yan kung panis na talaga 'yan na babalik pa ba 'yan sa da sa 'pag pagkanormal.
Oh, 'di ba grabe!
Pero san san siyang lugar? San siyang lugar na-curious tuloy ako san siyang lugar ano madalas? Ah, makita. Ah.
Sa Tondo ko siya nakikita. Mm. Talagang kalat
Pero nakita ko din siya personal.
Ay hindi pa, ayoko. Ayokong ma-expose sa ganong ano, oo pero yung mga ano naman kagaya nitong sa normal na palengke, sa mga ganyan nakikita ko talaga may namumulot talaga pagkain pero yung yung sa interview na napanood ko hindi, oo, hindi pa ko nakakakita personal. Pero madalas kong makita sa mga bayan, sa mga 'yan nga palengke, nagpupulot ng basura tapos iniipon. Matik na 'yun kakainin nila 'yun 'di ba?
Mm. 'Yun nga, eh. Mm. Yung niluluto pa? Mm. 'Di ba. Ayun so ayun tanong ko lang din so kasi gan'to tayo mag ano, eh. Pero sa tingin mo ba, sa kultura o panlipunan na aspeto ano yung tingin mo? Ano yung parang nagiging, ating tingin ng ibang tao sa gantong gawain, sa tingin mo ba may mga tumatanggap or parang ang gustong i-try ang pagpag gano'n?
O, para sa'kin yung sa ano na lang, kasi may mga vlogger na nag-try niyan, eh, yung luto naman na, oo. Napapanood ko din kasi mahilig din akong manood ng mga vlogger na foreigner na tina-try 'yon kasi ang yun nga, kilala nila sa tondo is a happy place daw, tapos tinry nila, ah, ang lakas ng loob nila na gawin 'yon, na i-try. Para sa'kin, ah, ang sabi nga ng foreigner do'n na, ang galing daw ng mga Pilipino, ang resourceful daw. Sabi ko, ha? <laughs> 'Di ba, dios ko resourceful, basura 'yan, 'di ba? Para sa'kin yun isa dun yung ano, ah, ah, dahil dun, nag-iiba din yung tingin ng mga banyaga sa atin kasi nakikita nila na may gano'n pala tayong, ah, ano dito kasanayan. Medyo pangit, mm, basura na, kakainin mo pa, 'di ba?
Ay, weh? Wow. Mm. <chuckles> Oo. Grabe, na-mindset lang. <chuckles> Oo, totoo 'yan. Oo, pero sa ating kultura, asus madalas talaga yung mga ganun, kahit nga sabi ko 'di ba nung bata pa ako, madalas natin talaga tingnan 'to na marumi o ay, nakakadiri, 'di ba? And sana yung ano, okey lang naman talaga, eh, okey lang naman mandiri, and kasama naman yung ano, pagkamaawain. Pero yung parang tatanggapin pa natin na, okey na 'yan, at least parang gina-gaslight pa natin yung estado nila, 'di ba? Feeling ko ano, du dun na tayo nagkakaproblema sa sa kultura natin na as Pinoy, yung parang, um, yung iba tina-try, tapos imb imbes na tawag dun, sabihin na parang i-convince na 'wag i-try, parang naku-curious pa yung iba, 'di ba? Oo.
Mm. Oo, totoo. Mm. Tama. Hmm. Oo. Kaya nga ano, pangaralan sana. Kasi ako, kung ako yung nasa sitwasyon na gano'n, tas nakikita ko na ginagawa 'yon, try ko talaga silang sabihan na, 'wag gano'n kasi yung mga bata tinatangkilik yung produkto na yun, eh. Pa'no 'pag lumaki sila, malay mo, 'di ba matatak sa isip nila na gano'n. Tas maipamana ng maipamana hanggang sa hindi na natapos, 'di ba?
Mm. Uy, 'wag 'yan. Oo. Yun nga, eh, para siyang nagiging cycle na 'no.
Kawawa naman. Yung iba pa naman ang lalaki ng tiyan, yung mga bata.
Lalo na yung oo. Yun nga, eh, nagiging malnourish talaga sila. Grabe 'no?
Akala mo busog yun pala ano na, may kondisyon na pala sa katawan.
Oo, kasi bata pa lang parang yung mga pagkain na dinadala sa bahay galing dun, di nila alam wala wala din naman silang magawa, di ba? Kapag kinakain ng magulang nila, kainin din nila.
Wala, eh, mahirap. Kaya nga. Magmamaarte pa ba? Ano yun, mga dahilan ng mahirap, eh. <chuckles> Magiging choosy pa ba wala na ngang pambili, gano'n.
Mm. Ayun. Sana hindi din maging stigma na parang sasabihin ng tao na, "Hindi, pinili nila 'yan. Hayaan natin sila." Pero yung totoo talaga kasi wala silang ibang ano, mapagpilian tapos yung mga nagluluto nun parang pinagkakakitaan lang, di ba? Aminin man natin o hindi. Yun din talaga yung ano nila, eh, para magkaroon ng pera. And sana oo. Di ba? Sana konsensiya din naman kasi
Tama. Mm. Kuna. M Kaya nga. Yun din nga, eh. Hmm, parang 20 nga lang 'ata yun, eh.
Ano eh, okey na mag magbigay ng pagkain basta safe, 'di ba?
Malinis tama 'yan talaga magbibigay ka na nga lang yung pang 'di ka pa sigurado kung walang nangyayaring masama, eh.
Mm, totoo. Ayan, may puwede mong gawin para matulungan yung mga taong nasa ganong sitwasyon o yung mga ganong mindset? Yung mga ano 'yong inisip mong programa maliban sa nabanggit mo kanina feeding program, 'di ba? Ano pa?
Tama. Mm. Ako. Mm. Para sa'kin ano talaga kagaya niyang sa mga ano na lang nasa mga kalsada tas nagpupulot ng mga pagkain. Sa'kin bibigyan ko. Dun yung way ko ng pagtulong basta may makita ako bibigyan ko kahit biscuit. Para hind alam mo yun mawaglit na din sa isipan nila na kumain pa ng ganun. Sasabihan ko din na, ah, tama na yan kasi, 'di ba, kadalasan naman hindi sila aware sa ginagawa nila na nakakasama yun, puwedeng makasama, ganun. Tapos siguro, ah, mga programa. Siguro dun sa mga kagaya ng mga lugar ng puwede namang pagtaniman. Sasabihin ko magtanim na lang sila kahit kamote.
Mm. Oo. Totoo, 'di ba?
Gano'n. Hmm, healthy pa.
Mayaman naman tayo sa resources, eh, 'di ba?
Ah, magkano lang yung mga pananim may dit mga bente meron ka oh, d magtanim kang talong. Hmm. Hmm. Ganon, ikaw ba?
Mm. Oo. Ayun, dahil dun ano. Yun parehas din tayo may mga gano'n and naaalala ko, 'di ba, may mga community pantries na tayo, 'di ba? Dun na mas ano, mas parang tangkilikin yung mga gan'to. Tapos yung mga restaurants naman parang bawasan na yung mga food waste. Kasi yun nga, eh, ah, yung ibang mga ano, tine-take advantage talaga yung mga gantong bagay. So, yung pagkain talaga ano, no? Tawag dun kailangan m eh, healthy, malinis kasi nilalagay natin sa loob ng katawan, eh.
Mm. Mm. Mm. Hmm, tama. Siya na lang pamigay. Tama. Katawan, mm, mismo. So, yun nag-enjoy ako sa mga sinabi mo sa'kin ang gagaling. <chuckles>
Mm. Ayun ako din. Oo, ako din, 'no? 'Yan kain ka na, ah, dapat ah, ayun, paalam. Salamat.
Ingat ka. Kaya nga. Salamat.